Äh, ja, also, tatsächlich erleb erlebt man oder erlebe ich so was eigentlich, ja, praktisch fast täglich im im im Beruf oder auch im Privatleben. Wenn man man man läuft irgendwo rum und bekommt dann mit, dass dass ein Mensch oder ein Kollege irgendwie von einem anderen Menschen zusammengefaltet wird, ne? „J d d du Depp, das hast du jetzt falsch gemacht.“ Und „Wie kann wie kann man denn nur so blöd sein?“ Äh, und, ähm, d wenn ich so was sehe, dann dann stelle ich mir eben genau so die Frage so: „Na ja, das das das bringt jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts. Das wird jetzt beim Gegenüber eher nicht ankommen. Das das da das gießt eher F Öl ins Feuer und macht die Situation“ mhm.
Hm. Ach so. Ja, ja. Okay, aha. Ja. Genau. Ja, richtig. Genau.
Ich könnte noch ein Beispiel nennen, wenn du magst.
Ja, gerne, ja.